อือ
อืม แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่อยากแนะนำก็เพลง "จีบ" ของ Qler อะค่ะ
อือ ค่ะ จีบเหรอ?
ใช่ค่ะ มันจะร้อง มันจะร้องประมาณ <chuckles> นึก นึก นึกเนื้อก่อน <chuckles> ประมาณว่า
อันนี้เป็นดนตรีแนวไหนคะ? ค่ะ
อืม เพลง "จีบ" ของ Qler มัน มันเอาไว้ประมาณว่า เอาไว้เหมือนอารมณ์สู่ขออะค่ะพี่ แบบฉันกำลังเก็บ เก็บเงินสู่ขอสาวคนหนึ่งอยู่นะ อยากให้เธอเปลี่ยนนามสกุลมาใช้นามสกุลของพ่อเราจังเลย อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะร้องประมาณ อยากบอกเขาว่า อยากบอกให้คุณนั้นได้เข้าใจว่าทั้งดวงใจผมมีแค่คุณ ทำงานเก็บเงินไปสู่ขอคุณวอนพ่ออย่าพึ่งยกคุณให้ใคร ประมาณนี้ค่ะ
อืม <chuckles> เออ เออ อา อา ๆ ๆ นี่จะเป็นสายแบบเพลงหม่วน ม่วนจอยจริง ๆ นะคะ
อืม ค่ะ <chuckles> อันนี้จะแบบน่ารัก ๆ คลาสสิกเหมือนกันค่ะเพลงนี้ อืม ค่ะ
<chuckles> อืม อืม ๆ ๆ ๆ อืม
ใช่ แล้ว แล้วแบบ พี่แบบอยากจะแนะนำเพลงพิเศษอะไรที่พี่ชอบให้กับหนูไหมคะ?
ถ้าเป็นแนวแบบสนุก ๆ เหรอ จริง ๆ ถ้าเป็นแนวสนุก ๆ คิดถึงภาพแบบว่า ถ้าชอบแนว R&B อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนที่ทางนี้พูดถึงแบบจีบียอง ก็อยากจะแนะนำของแบบพวก Daniel Caesar หรือว่าพวก Caesar อะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่าจะชอบ อือ อือ ๆ แต่ว่าแบบ
ค่ะ ค่ะ อือ อือฮึ อือ ๆ อ อือ ค่ะ มี มีชื่อ ค่ะ ค่ะ ๆ
ชื่อเพลงใช่ไหมคะ?